อา แล้วไอ้เวลาที่คุณหมวกแบบ อืม เครียด หรือเหนื่อยอะ ถ้า
อะฮะ
ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นทำ อ่า เป็นงานอดิเรกที่เราชอบไหมครับ หรือว่าเราจะแบบ เอ๊ะ อ เน้นนอนมากกว่า หรือว่าแบบว่า เอ่อ พักผ่อน?
อืม ค่ะ ถ้าเหนื่อยก็คือคงไม่ ไม่ออกไปทำอะไร เป็นกิจกรรมทางร่างกาย ใช่ไหมคะ ก็อาจจะนอนค่ะ นอน หรือไม่ก็ไปสปาก็ได้ ก็คือแบบถ้าวันนั้นรู้สึกเครียด หรือเหนื่อยเนี่ย ก็คือ บุ๊ก แบบสปาไปเลยวันหนึ่ง ก็คือมีนวด แล้วก็มีพวกเซานา มีแบบ คือแบบไป เวลาเข้าไปที่สถานที่สปา แล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลาย แล้วก็เอาความเครียดไปทิ้งในสปาเลย แล้วก็มันก็จะแบบ ทุกอย่างมันหอม มันเงียบ มันสงบ แล้วก็เหมือน เหมือนเป็นการได้ทำสมาธิไปในนั้นด้วยอะค่ะ อือฮึ คุณบ้านเข้าสปาบ้างไหมคะ? ส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยเข้าเท่าไร
อืม อ๋อ อ๋อ เหรอ? โอ้ ใช่ ได้ ค่อนข้างผ่อนคลายเลยใช่ไหมครับอันนี้? อา ผมไม่ได้เข้า ไม่ได้เข้า อ นานมากแล้วครับผม แต่ก็พอ ได้ฟังคุณหมวกพูดเมื่อกี้ โอ้ ก็นึกถึงกลิ่นลอยมาเลยว่า โอ้ กลิ่น แล้วก็แบบความรู้สึก เอ่อ ทั้ง ทั้งกลิ่น ทั้งความรู้สึกเลยครับ ก็เลยคิดอยู่เหมือนกัน เฮ่ย ถ้าเกิดมีโอกาส ครับผม
อือฮึ อืม ใช่ไหม มัน กลิ่นมันจะแบบสงบ อืม อือฮึ แล้วปกติคุณบ้าน นวดบ่อยไหมคะ เหมือนไปร้านนวด อะไรเป็นประจำไหมคะ?
นวด ไม่ ไม่ค่อยบ่อยนะครับผม แต่ แต่แฟนผมอะ เมื่อก่อนเขาก็ชอบนวด ก็เลย อ เมื่อก่อนจำได้ ยัง ยัง ยังมีได้ไปบ้างนะครับผม ปัจ จา ปัจ แต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ไปแล้ว แต่ แต่จำได้เหมือนกันว่า เฮ้ย ไปนาน ๆ ทีมันก็โอเคนะครับ เอ่อ ว่า เฮ้ย มันได้ผ่อนคลาย ได้นวด ได้ บางจุดเราเมื่อย เมื่อ เมื่อก่อนที่เราเตะบอลอะ บางทีมัน มันเมื่อยตามตัว พอไป ไปนวดก็โอเคขึ้น ของคุณหมวกอะครับ ชอบนวด อ ค มาก ค มากไหมครับ?
อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อืม พ คือ ปกติเคยชอบนวด แล้วก็จนเพื่อนแนะนำให้ไปร้านหนึ่ง แล้วก็พอเจอหมอ หมอนวดที่ว่านวดตรงเส้นจริง ๆ เนี่ย ฮ แบบตรงแบบ ล เขา เหมือนเขาจับแล้วเขารู้ว่าจุดไหนปวด หรือว่าต้องแก้ยังไงเนี่ย มันทำให้เราไปนวดที่อื่นไม่ได้แล้วอะค่ะ กลายเป็นว่ามันเบา มันไม่โดนจุด ก็คือ ก็เลยแบบอาจะแยก คือชอบนวด แต่ว่าก็ยากนิดหนึ่ง เพราะตอนนี้แบบย้าย ย้ายจังหวัดมา ก็คือไม่ได้อยู่จังหวัดที่ว่าร้านที่ไปนวดประจำ ก็เลยไม่ค่อยได้นวดเท่าไร แต่ว่า ค่ะ ถ้าเจอหมอที่ว่าแบบเขานวดดีมาก ๆ อะค่ะ ก็คือก็ดี ก็คุ้มในการนวด อืม ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นสปา อันนั้นก็จะชอบมากกว่า ที่ว่า เคยแบบ น รู้จัก Ice Bath ม ใช่ไหมคะ? ที่ว่าไปนอนแช่ในน้ำแข็ง
ครับผม โอ้โฮ อ๋อ ครับผม อืม อือฮึ อ๋อ เครม อือฮึ อ๋อ ที่น้ำแข็งใช่ไหมครับ อ๋อ ๆ เอ่อ ๆ ผมแบบ ผมเห็นเยอะเลย ล คุณหมวดได้มีโอกาสลองแล้วใช่ไหมครับอันนี้?
อือฮึ อืม

อืม ก็ ก็เจอนะครับผม เพราะ เอ่อ ถ้าเราไม่ได้กลับมาทบทวนตอนนั้นเนาะ มัน เราก็อาจจะยังไม่รู้จริง ๆ ว่า เฮ้ย ปัญหาจริง ๆ มัน มัน มันเป็นอะไร มันก็คล้าย ๆ ที่คุณหมวกบอกเลยเนาะ ถ้าเกิดแบบบางช่วงที่เราแบบว่าเราติดอยู่กับตรงนี้ แล้วเรา ท มันเราไม่มีเวลาแบบว่ามองไม่เห็นเนาะ มันไม่มีเวลาหยุดพัก หยุดไปเอามาคิด หรือว่าหยุดออกมาตัดสินใจเพื่อที่จะให้แบบว่า เอ๊ย การตัดสินใจมันแบบมันเฉียบคม หรือว่ามันอะไรมากขึ้น ใช่ บาง บางช่วงก็คงต้องแบบ ครับ
อืม อือฮึ อืม อือฮึ อา มันมองไม่เห็น อืม ใช่ อืม มันชัดเจน ค่ะ แต่ของหมวกเนี่ยอาจจะโชคดีที่ว่าได้ทำงานที่ว่าตัวเองชอบ แต่ว่าบางทีเนี่ยพอเหมือนกับว่ามันเยอะเกินไปเนี่ย การที่ว่าเราได้ พักเนี่ยมันจะทำ เหมือนงานที่ พอต่อให้งานที่ชอบเนี่ย ต่อให้ชอบมากแค่ไหน ถ้าทำมากเกินไปมันก็จะเริ่มเกลียดแล้ว มันจะเริ่มล้า แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้แบบพัก ก็คือเหมือนแบบ แบบไป ไปเกาะอีกเกาะหนึ่งเลย ก็คือใช้เวลาบนเกาะแบบ เกาะเงียบ ๆ อะนะคะ ไม่ใช่เกาะเสียงดัง แล้วก็พอกลับมารู้สึกว่ามีกำลังใจที่อยากจะทำงานมากขึ้น เพราะว่าเหมือนได้พัก เหมือนบางทีการต่อให้เราชอบอะไรมากแค่ไหน ก็คือห่างมันสักพักแล้วกลับมามันก็จะรู้สึกว่าแบบ มี มีแบบรู้สึกดีกว่าเดิมค่ะ เอ้ย มันก็เหมือนความสัมพันธ์ใช่ไหมคะ? <chuckles> บางทีเราก็ต้องห่าง ๆ กับแฟนบ้าง แล้วจะได้แบบคิดถึงกันมากขึ้น อะไรอย่างงี้
อืม โอ้ โอ้โฮ ครับ ครับ อืม อ๋อ อืม โอ้ ใช่ ๆ ครับ <chuckles> เป็นไปได้ อา ครับ พอประ ประเด็นนี้น่าสนใจครับ เพราะอะไรที่เราทำเป็น Routine บ่อย ๆ เนาะ มัน ถึงแม้ชอบมาก ๆ มันก็เบื่อเนาะ หรือว่าบางทีมันก็มีฟีลเหมือนกันว่า อืม น่าสนใจ น่าสนใจครับอันนี้ ครับ
อือฮึ อืม ใช่ มันต้องลองปรับเปลี่ยน หรือว่าบางทีแบบพักไปสักพักหนึ่ง แล้วพอกลับมามันจะได้แบบ เหมือนไม่เบื่อ มันหายไปแล้ว แล้วก็จะกลับมาปกติดีขึ้นกว่าเก่า
อืม ใช่ ใช่ครับผม อะ เอ่อ มันก็เป็นวิธีแบบว่า เฮ้ย อ่า ตรวจสอบตัวเราเองเหมือนกันเนอะ บางทีบางจุด บางช่วง ยิ่งไปอยู่ที่เงียบ ๆ ที่ต้องแบบ เฮ้ย เราได้ใช้สมาธิในการแบบ อ่า หรือว่าบางทีไม่ต้องคิดเลยก็ได้ ปล่อยสบาย ๆ บางทีการที่ไม่ต้องคิดมันก็เหมือนการเราได้ ได้แบบว่าทบทวนอะไรบางอย่างเองนะครับผม อืม โอ้โฮ น่าสนใจมากครับอันนี้ ครับ
อือฮึ อือฮึ อืม ใช่ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ แล้วก็ทุกวันนี้คุณบ้านมีเหมือนวิธีที่ว่าจะทำให้เรามีความคิดเกี่ยวกับมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ ยังไงบ้างคะในชีวิต? ถ้ามันแบบ Routine
อืม โอ้โฮ